É, porque essa situação é muito desconfortável. E aí, eu acho
É voc você tá preocupada, tá nervosa, já tá pensando mil e uma coisa, já tá pensando que ele vai dizendo "não" olha só tudo que já tá acontecendo sem ter acontecido.
É, eu acho que ele dizer "não", ia ser até ok. Eu acho que ele vai não dizer, porque o a o padrão dele é tipo, n não responder. Ele ele fica em um estado de nervosismo tão grande que teve uma vez que ele chamou eu e uma amiga minha pra ir na casa dele, e ele estava com uma amiga, já. Então, já tinham 2 pessoas de buffer ali, né, eu pensei: "Ah, então vai ser normal", ele cumprimentou a minha amiga e na e não me cumprimentou. Ele entrou, foi para o quarto, e daí eu vi que ele estava muito, muito nervoso. Depois de um tempo eu me apresentei para amiga dele, a gente ficou conversando nós 3, as mulheres. Depois ele veio me cumprimentar, porque ele fica muito, tipo, com uma ansiedade, assim, eu acho, não sei. Eh, o principal seria se ele precisasse se regular um pouco, sabe, é um negócio meio que não é é é alguma coisa da característica dele ali de desse negócio de evitativo. Ele tem alguma ele é um pouco hã, acho que ele tem alguma coisa no espectro. É, ele tem alguma coisa, porque eu já tinha percebido em outras coisas que ele faz, assim, do tipo ter hiperfoco para uma coisa, não te ouve quando você tá falando. Tipo, nem a mim, a pessoas na mesa assim. Quando ele está fazendo uma coisa, ele não ouve. Não é que ele tá ignorando, ele não tá ouvindo. É.
Uhum. Uhum. Hum. Que coisa mais Uhum. Aham. Autis Hã. Tá. Aham. Exato. Ele tá filtrando, né.
Uhum. É.
Olha, curioso. Tá, vai ó, vai depender de você mesma. Você vai ter que tomar uma atitude, eu sei que também você também tá nervosa com essa situação, mas quanto antes você tomar uma atitude, você chama ele, se você achar para um almoço no por que um almoço? O almoço vocês 2 vão estar sentados, vão ter um um tempo pra intimidar um pouco mais, né.
E aí <chuckles> É, é porque É, pra
Porque um café um café, de repente, pode ser rápido ou pode prolongar, mas um almoço
Uhum. É um pouco mais longo.
pelo menos uns 40 minutos vocês vão ter o né.